ええとですね、ちょっと、あの、ん、仕事と、その勉強の、両立と言うか、ですね、そう言った所に関して、ちょっと悩む所が、ありまして、ちょっと、あの、お話を、お聞きして、はい、ちょっと、あの、あ、聞いて頂ければな、って言う風に、思うんですけれども、はい。
はい。 あ、分かりました。はい、是非是非。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
うん。 はい。 はい。 うん。 ああ、そうなんですね。うん。 はい。 ううん。うん。 はい。 ああ、そうなんですね、うん。 うんうん。 はい。 うん。 うん。 そうですよね。 そうですね。うん。 <chuckles> ああ、なるほど。ええ、TOEIC のね、ええ、TOEIC でいい点数取りたいっていうところなんですけれども、うん、それはえっと、趣味としてですか？もうそれとも、その、TOEIC でいい点数取ることによって、何か仕事などに影響してくるものものなんですか？
はい、はい。 そうですね、はい。 はい。 あ、そうですね。でも、そのお仕事ですと、うーん、ちょっと、あの、まあ、うーん、内容を言いますと、例えばライターと、後はその海外案件のじちゅ受注ですね、そういったものとか、海外リモートとかですね、そういったものと、後はそのちょっと大きい柱の、そうですね、仕事の大きい柱ではちょっと変わったあの、ものなんですけど、と、あのハンドクラフト系っていうかその、うーん、まあ、何ていうんですかね、えっと、まあ、職人系って言うか、そっちの方で、あの、まあ、レザークラフトとか、レザーカービングって言って、ちょっとあの皮に彫刻を彫って、えっと、いろいろこう、革小物を作って、お客様にお仕立てするっていうのをやっているんですが。はい、そうなんですよ。なので、はい。
うん。 はい。 うん。 はい。うん。 うん。 あ、そうなんですね。あ、なので、そはい。まあ、TOEIC の点数というよりは、英語そのものを語学力を高めたいというところなんですね。
そうですね、はい。 そうですね。なので、その仕事に使うとしたら、やはり海外案件と言うものが、その、あ、直に、はい、絡んでくるところなので、まあ、結構仕事でも使いたいかなっていう所はあります。はい。はい。
うん。 ああ、うん。あ、なるほど。その海外案件を受注するにあたって、TOEIC や、そ、英語に関係する資格が必要、それがあればもっといい、あの、アピールできるって感じですかね。あ、なるほど。うん。まあ、TOEIC はね、まあ、1ヶ月に1回ぐらい、まあ、に国内であれば、多分チャンスあるとは思うんですけれども、ね、この、それを達成したいなんか期限とか何かありますか？
はい。 あ、はい。そうゆう事ですね。はい、そうです、はい。うーん。 はい。ありますね、はい。 あ、そうですね。うん、大体3ヶ月後ぐらいにちょっと受けようかなと思っていまして。ま、毎月コンスタントに受けるっていうのも、ま、いんですけども。なんか、あの、うん、毎月こう、ちょこちょこ点数が上がっていくかどうだろうなっていうよりも、ま、ある程度、はい、期間は置いて、少し勉強したいなっていうタイプなので。はい、ただやっぱりその、うん、時間とその、はい、その勉強法っていうもの、もう少し、うーん、あの、はい。あのなんか、効率的なものに変えていきたいなっていうところもちょっとありまして。はい、そうですね。はい。
うん。 はい。 はい。うん。 ね。<chuckles> うん。 はい。 うんうん。 あ、ほんとですよね。えっと、あ、本読むの好きということなんですけど、なんか今までこう資格勉強とかで、ええ、資格勉強されて、なんかす試みたこととか何かありますか？
あ、そうですはい。 はい。 はい。あ、うん、そうですね。例えば、うん、本をこう読んでいて、あのなんかこう、ただ読むというよりも、ちょっとクイズ形式みたいなものが、僕は結構好きで。あの、なんか、例えば、うん、参考書でも巻末に、あの、巻末問題集みたいなのあるじゃないですはい。はい。ああいったものとか。後はほんとに問題集とか、そういったものを結構こう、なんて言うんすかね、こう赤いシートでこう隠して、あ、これはこうでもない、あ、イエスかノーかっていう、はい、これはこう回答はこうだっていう、こうなんかありますよね。はい、なのではい、まさにあれはクイズみたいになってて。あれすごく楽しいんですよ。なので、それをこう取り入れて、短時間でもできるようには、一応こう、クイズをみたいな形式で、パッパッとやれるような本を買ったりとか、はい。
うん。 ああ、はい。 うん。 <laughs> そうですね。うん。うん。 はい。うん。 うん。ねえ、あ、素敵ですね。素晴らしい。うん。 うん。 あ、それはね、素晴らしいですよね。うん。結構ですよね。うん。
ああ、ありがとうございます。うん。うん。やっぱ自分の特性をこうちょっと、うん、見て。それでなんか、うーん、自分のこうなんていうんですかね、こう、うん、性質とか、そういったものに合ってる本を選ぶのっていうのは結構、はい、大事かなと思って実践してます。はい。はい。
あ、そうですよね。いや、ほんとそうだと思うんで思うんです。でさんかげつ後にですね、あの TOEIC で、その目標とする点数を取るにあたってですね、ええ、何か障害になりそうなこと、例えば仕事の何々であったりとか、そういうのは何かありますか？
あ、なるほど。 はい。 はい。 うーん。 はい。ああ、そうですね。ん、例えばですね、うん、仕事だと、例えばライターとかも納期がこうありますし。結構それがいっしゅうかんに何回か、こう細々とした納期があるんですよ。はい。さらにその物作りにしてみては、その、例えば、うーん、長財布を作るとか、そういったちょっと大きい物っていうか、手間がかかるものは大体3週間からいあの、4週間。1ヶ月弱ぐらいは、あの、納期を頂いてるので。うん、そこはいんですが、それが重なってくると、どうしてもちょっと、あの、急がなきゃいけないっていうか、ちょっとストレスになるところがありまして。その、納期が、あの、仕事の納期がこう迫ってくるんとストレスになるっていうのが1つのネッとしてあります。そうなんですよ、はい。うんうんうん。
うん。 ああ、はい。<laughs> あ、そうなんですね。うん。 うん。 うん。 はい。 うん、うん。 うん。 ああ、そうですね。うん。 ああ、なるほど。そうですよね、ネックですよね。うん。ま、大きな目標を小さな行動に分けるっていうところですけれども。ええと、まずはやはり過去問ですよね。過去問をやって、自分のね、苦手な分野とかをちょっと分かるとですね、そのどのあの分野に、どのくらいの時間を割いたらいいかって分かると思うんですけど。そのあたりいかがですか？
はい。 はい。 はい。 はい。 なるほど。そうですね、うん、やっぱり、うん、どのくらいの時間をどこに使うって、すごくこう重要だと思いまして思ってまして。ま、確かにその、うん、あの、もちろん、そその大事だっていうところも分かりますし、それ実践しようとしてるんすが。やはりこう1人でやってると、どうしてもそこのところが、うーん、例えば、あの、うん、なんて言うんですかね。うん、同じところをこう、うん、堂々巡りして、なんかやった気になっちゃうっていうんですか。うん、わかったところばっかりやってても、結局、まあ、あのなんて言うんすか、やった気になるだけで、新しい知識って入ってきてないじゃないですか。そこのところがやっぱり結構大変だったり、うん、しますけど。はい。そうですね。はい。
うん。 うん。 うん。 ああ、はい。<chuckles> なるほど。 うん。 うん。 うんうん、そうですね。 うん、あ、そうなんですね。えっと、ま、多分過去問とかね、あの模範のあれなんですかね、模擬試験とか多分されたことあると思うんですけど。うん、その中でね、あのに苦手な分野とかがあれば、それをね、洗い出して
はい。 はい、ん、もうひとかわですね。はい。 はい。
で、ええ、まあ、どうしてどうしたらいいのかってところはね、多分取り組めると思うんですけど。うん、そこであれですよね、そのご自身に合ったテキスト選びってところが、まあ、大切になってくるってことですよね。
はい。 うーん。はいごに。 はい。 そうですね、うん、まさにそうだと思います。はい。うーん。ですよね。
うん。 うん、はい。<chuckles> そさらにその、テストとか、あの、本ですね、あの、す以前やったことがあるように、こうクイズ形式に、参考書とかをね、自分でクイズ形式にしてみるっていうのもね、あの、今回も使えるかもしれないすね。
はい。 はい。 うん。 ああ、確かにそうですね。もう参考書のその、なんかわからないところとか、ちょっと重箱の隅をつつくようなところっていうのは、うーん、やっぱりこう、な後はその、巻末問題で出てこないようなところって、結構ちょっと忘れがちになっちゃうので、な、そこをこう洗い出すってのは結構大事ですよね。うーん、そうですよね。なんかできた気になっちゃうけど、そこをあらであた改めて洗い出すっていう重要性ですよね。はい。うーん。
うん。 <chuckles> そうですよね。うん。うん。 そうですね。 うん。 <chuckles> はい、そうですよね。え、TOEIC ってもちろんその、テクニックとか、その慣れも必要だと思うんですけど、まあ、そもそものあの、語彙力とかもたいせいなってくると思うんですよ。で、あの、午前中にですね、そこし時間があるので、そこでちょっとインプットをしてみて、ええ、仕事のこう合間合間の休みとか、寝る前とかにちょっと思い出す作業をね、何度もやってみると、多分記憶定着しやすくなると思って、それで勉強効率は上がるっていくと思うんですけど、そのあたりいかがですか？
はい、テクニック、はい。そうですよね。 あ、語彙力とか。 はい。 はい。 はい。 はい。 確かに。はい。 あ。うん。 うん、ああ、そうですよね。うん、なんかこう、午前中にやったものをさらに、こう、復習していくっていうスタイルすよね？あ、でもそれすごくいいかもしれないす。なんでかというと、ちょっと、なんか違うものをやってるんすよ。あのはい、あの、午前中にこれをやって、いちじかんやって、で、あ、なんかちょっと休んだり、あの、なんかしあの、私用があったらそっちやって、で、仕事があ、あの、開始仕事開始ですって言って仕事を始めて、そっから休みがあって、休みの時にちょっと目を通してみようかなっていうと、午前中やったものじゃなくて、なんかちょっと他にすすこう、進んじゃったりすね、単元をこう進めちゃったりとか。うん、なんか、そういったところがあるので、一日、そうですね、午前中にこれをやるっていう風に決めたら、そこをさらにこう復習して深めていくっていう、その、そこで記憶の定着ですよね。そこにはい、あの、もっとふそこを深めていくっていうのは、ああ、これちょっとあのうん、やった方がいいなって、はい、思いました。はい。違うとこでやってるんすよ、全然はい。うん。
うん。 うんうん。 うん。 あ、そうなんですね。うん。 うん。 うん。 <chuckles> あ、はい。 うん。 うん。 うん。 ほうですよね。うん。 <chuckles> ええ、そうですね。で、可能であれば、そうですね。え、あの、寝る前にですね、寝る前やちょっとした時間にですね、お風呂入ってる時でもいいので、あの、一日の振り返りをしてもらいまして、で、大きな目標である TOEIC の点数を取るためにですね、あ、こう、もう、あの「あ、ここをこういう風に分けたけども、あ、やっぱこっちにこれを、時間もっと割いた方がいいな」とか、多分、反省する時間というか、ね、それ必要だと思うんですけど、そのあたりいかがですか？
はい。 はい。 はい。 はい。 はい。 うーん。 あ、なるほど。はい。そうですよね。うーん、やっぱりこう、うん、あの、なんか、ん、寝て起きると、もう大体7割方の事事は忘れているって言いますもんね。なのでほんとにこうはい、あの、記憶の定着というのが、なんか今回のそのアドバイスで一番こう、なんか刺さった所で、その、記憶にに定着させるという、その努力というか、そっちの方をしていなかったなっていうのがちょっとありまして。なので、やはりこう一日、うん、やる所も決めちゃって、そこを何回も繰り返して復習することによって、定着力を強めるっていうのをちょっと、はい、あの、夜もちょっと寝る前に、今あの、仰られたようにちょっとやってみようかなっていう風に思いますはい。うん。
うん。 <chuckles> そうですね。うん。 うん。 <chuckles> はい。 うん。 はい。 うん、うん。 はい。 あ、そうですね。おそのそのあたりまでね、具体的な行動に落とし込めているのであれば、まあ、合格間違いないと思うのでね、あの、引き続頑張ってくださいね。うん。
あ、はい。 ああ、いありがとうございます。はい、もうぐもう頑張ります、はい。なんかやっぱりその、うん、その合格を、うん、するっていうその漠然とした目標にとかが、まあ、合格とかその、な、TOEIC のその、スコアを取るというですね、この、す漠然したと漠然としたところをやっぱり、こう、不安があるじゃないすか。で、さこそこにやっぱショートゴールをこう決めていってるんだけれども、それも果たして、うん、うん、自分に合ってると思っているけれども、その客観的にどうなのかっていうのが、ちょっと、はい、あの、わからないところがありましたので、なんか今日は具体的なアドバイスと共に、あの、そこのあたりも、はい、あの、教えていただきましてほんとにありがとうございました、ためになりました。是非実行したいと思います、はい。
うん。 うん。 うん。 うん。 あ。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
はい、はい、どうま はい。はい、頑張りたいと思います。ありがとうございます。では失礼します。
失礼いたします。